あ、まそうですね。私もなんでにじゅうだいの頃からは、ね、目指してましたね。今40なんですけど、なんでもじゅうごねんぐらいは、あの、時間かけてやってきたっていう感じですね。
うん。 はい。 うん。 です。はい。 うん。 ま、ですよね。うん。で、ま、そういう今その FIRE っていうね、その働き方でいつその、ま、退職をするか、早期退職っていうのも一つのその、ま、こう人生の設計の一つに入ってきてるじゃないですか。た特に日本とかって、なんか定年制度とかね、なんかね、55歳とか60歳とか、なん何歳とかっていう、結構その長く働いて、まあ、その定年退職するっていうのが、ま、主流だったところに、ま、だんだんこう新しいね、考え方がね。
うん。 まあ、そうですよね。 うん。 まあ、そうですよね。日本ではまだね、FIRE って新しい考え方、知らない人もね、いるかもしれないっていうぐらいのね、働き方ではありますよね。
ですよね。うん。 でね、元々、海外から結構その概念が来たというか、でね、でやっぱりその、例えば、ま、お仕事に就きましたと、みんな、ま、学校卒業してから仕事に就くんだけれども、なかなかそのじゃあ、退職するっていう時期に目指して、あの走ることが最初からできる人は、なかなかいないと思うんですよね。
うーん。 ま、確かにね、その40とかで辞めようっていうまず発想にならないというかね、ちゃんと定年まで勤めあげてって、ま、思いますよね。
うん。 そう。 うん。 うん。 ですよね。で、まず、だからそこに目標を定めたもう早い段階で目標を定められたっていうことは、これ、運じゃないんですよね、やっぱり。
うん。 そうなんです。そこは運じゃないんですかね。なんかそれもなんか、たまたまそういう FIRE っていう、あの働き方があるんだっていうのを見つけて、あ、なんかいいなって思ったから目指そうみたいな、なんか見つけることがたまたまできたからみたいな感じに考えてしまうんですけど。
うん。 運じゃないですね。うん。 はい。 ん、うーん、うん。 うん。うーん。